เยอะมาก นี่แบบ <chuckles> เหมือนโหนกระแสจะมาแนวนี้เยอะมากเนาะ ที่แบบนอกจาก ใช่ เห็นไหมมีข่าวอีกอันหนึ่งที่แบบว่า เอ่อ สามีนอกใจไปมีกิ๊ก แล้วทีนี้ เอ่อ ภรรยาท้องแก่อะตามไปเจอ แล้วทีนี้เหมือนทำร้าย ทำร้ายกิ๊กจนตายอะ
เออ ใช่ค่ะ อา ค่ะ เออ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ
แล้วตัวเองก็ท้องแก่อยู่แล้วอะ
ใช่ เห็นข่าวนี้เหมือนกันค่ะ <chuckles> นี่ตกใจมาก เพราะว่าเป็น รุนแรงมาก
อืม แบบ แบบ ช่วง อือฮึ ถ้าเป็นเราเราจะทำไหมคิดว่า?
อืม ก็แค่ไม่ทำค่ะ
ถ้าเราเป็นเมียหลวงอะ? อือ
รู้สึกว่า น่าจะมีศักดิ์ศรีพอที่จะแบบว่า อืม ไม่น่าจะไปแตะกับ กับน้อยด้วย แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับแฟนตัวเองแล้ว ด้วย เพราะว่าเราก็ท้องอยู่อะ <chuckles> แล้วก็
อือฮึ อือฮึ อือฮึ ใช่
ใช่ค่ะ อืม แล้วคุณนู
แต่เป็นเรา เราจะ ส แบบ เป็นเรา เป็นเราจะตบสามีก่อนเลย <laughs>
โอ้ ใช่ ต สามีควรโดนคนแรกนะคะ ส่วนตัว
อือฮึ อือฮึ ใช่ ใช่ แต่ แต่ แต่ภรรยาหลวงคนนี้แบบขาดสติมากเลย ใช่ไหม?
แล้วก็ หือ ใช่ค่ะ ใช่ คือ รึน เกินกว่าเหตุมาก แล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อลูกด้วยอะค่ะที่แบบว่า คือแม่ยังไงก็ต้องติดคุกแน่นอน ใช่ไหมคะ? แล้วแบบว่าลูก ลูกต้องโตมา
อืม ใช่ ใช่ เออ ใช่แบบมีลูกแล้วต้องไปติดคุกเนี่ย โอ้โฮ
ใช่ คือสงสารเด็ก
ใช่ไหม? เป็นเพราะแบบการนอกใจอย่างเดียวเลย
ใช่ค่ะ